À, bạn ơi, ở Việt Nam mình á nó có rất là nhiều cái lễ mà truyền thống văn hóa nha, như là đám giỗ nè, rồi, à, những cái ngày Thanh minh nè, rồi ngày Tết nữa. Mà chắc là bạn kể về một cái kỷ niệm ngày lễ Tết gia đình đáng nhớ của bạn đi!
Ừm, thực ra thì, ờ, cái việc, ờ, kỷ niệm lễ Tết ấy, ờ, nó là một cái, ơ, ấn tượng sâu sắc đối với mình từ khi còn bé rồi. Và đối với mình ấy thì ngày Tết là một cái ngày mà vui nhất mà mình cảm thấy thích nhất trong các ngày lễ luôn ấy.
Ồ, hay quá! Mình cũng thích Tết luôn, mà hổng biết á là cái ngày Tết đó là năm nào nè? Và có cái năm nào mà Tết ấn tượng với bạn nhất hông?
Ừm, có lẽ đối với mình cái Tết năm mà mình thích nhất đó là năm, a, 2018. Tại vì, à, đối với mình thì lúc đó, ờ, có nhiều kỷ niệm quá, mà lúc đó mình còn nhỏ nhớ chứ không người lớn như bây giờ. Tịch ra thì hồi nhỏ mọi người đều thích Tết hơn, ờ, khi mà làm người lớn, ơ, thì cảm giác là "À, cho tôi trở lại về tuổi thơ đi", thường thường sẽ là như thế. Có lẽ là ai cũng vậy.
Ừm. <laughs> À, tức là Tết lúc nhỏ hơn. Nhưng mà cái Tết hồi, à, năm 2018 đó đó nó có cái gì làm bạn nhớ, bạn ấn tượng nhỉ? Nó có kỷ niệm gì hông?
Ờ, thực ra thì cái năm Tết đó, ờ, đối với mình thì là mình nhớ nhất. Tại vì là những cái năm trước ấy có lẽ là nó cũng vui đi, nhưng mà mình còn bé quá nên là đôi khi những cái chi tiết nhỏ nhỏ ấy mình đã không còn, ờ, kiểu, nhớ quá sâu sắc. Mà cái Tết năm hai không tám ấy nó có một cái, ơ, ờ, biến cố khá lớn nên là mình mới nhớ kỹ đến như thế. Đó là việc mà, kiểu, ờ, đáng lẽ ra thì ờ, ờ, cái, ơ, người chú mà mình mình thân nhất ấy thì chú ấy, ơ, nói là sẽ không về ấy. Ờ, mình rất là mong ngóng nhưng mà, ờ, đến cuối cùng, đến cái buổi chiều 30 Tết đấy chú ấy mới trở lại gia đình và có bữa ăn quây quần bên nhau. Chính vì thế mà nói chung là đó một cái niềm vui lớn đối với mình luôn.
Ừm. Rồi sao nè? Ừm. À. Ừm. À, một cái, a, dịp Tết mà có một cái người chú đi xa về một cách bất ngờ, cái không khí lúc đó chắc là rất là vui luôn á. Mà hổng biết là, ờ, hổng biết là thường thì Tết á thì, à, à, tất nhiên là sau bữa đó là mình phải có một cái bữa tiệc ăn uống rất là vui, đúng hông? Mà thường là mình sẽ có chuẩn bị những cái món nào trong cái dịp Tết đây?
Đúng rồi, mình rất mong chờ. Ờ. Đối với gia đình mình ấy, mọi người thường xuyên là sẽ a, đầu tiên là thịt gà này, không thể thiếu rồi, và có một đĩa thịt gà này. Rồi là sẽ làm, à, à, nem, rồi, à, canh rau củ ấy, ờ, mình rất là nhớ cái hương vị canh rau củ mà mẹ mình hầm thì nó rất là thơm với lại ngọt nữa. Bên cạnh đó là tất nhiên không thể thiếu bánh chưng rồi, và một số cái loại nước ngọt như là nước cam rồi Coca. Bên cạnh đó là những cái món ăn ví dụ như, kiểu, là thịt kho chẳng hạn, ờ, quả cam rồi là, ờ, mâm ngũ quả các thứ. Nói chung đối với mình thì cái hồi bé mà được ăn nhiều như thế mình rất là hạnh phúc và rất là thích. Bên cạnh đó thì không phải là dọn dẹp gì như, kiểu, người lớn ấy, cứ ăn xong là chạy đi chơi, mình rất là thích cái khoảng thời gian đó.
Ừm. Ừm. Ừm. Đã he! Có, a, bánh chưng nè, rồi còn có thịt hầm rau củ nè, có thịt gà nữa, quá nhiều món ăn luôn, còn được đi chơi, hông phải rửa chén, rửa bát gì hết. Mà hổng biết là cái món mà rau củ hầm đó là mình hầm từ rau củ gì bạn?
Đúng rồi. Ừm. Thường thường thì gia đình mình sẽ sử dụng những cái mà nhà trồng được ấy. Tại vì là ở quê mà thì sẽ trồng, ờ, ờ, su su này, rồi là, ờm, su hào các thứ ấy, bên cạnh đó thì có khoai tây ấy. Mình thường là phụ giúp mẹ là gọt khoai tây, cả nhà các thím, rồi với bà nữa, ngồi cùng nhau gọt khoai tây, gọt su hào rồi sẽ cắt ra vừa làm vừa nói chuyện. Không chỉ vì cái hương vị món ăn đâu, mà mình còn cảm thấy là khi mà cùng nhau làm ấy nó tạo ra một cái hương vị rất là đặc trưng, mà đến bây giờ ấy khi mà mình đi xa nhà mình nấu thì không có thể nấu lại được cái món đó mà có cái hương vị như thế.
Ừm. Ồ. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, nói chung là cái món ăn ngày Tết á mà còn có thêm một cái người chú đi xa về, rồi ngồi ăn chung cái mâm cơm hông phải là vị ngon không, mà nó phải có một cái vị của gia đình ấm cúng á. Mà thường thì, à, à, nhà của bạn ngay dịp Tết á thì còn chuẩn bị thêm gì nữa hông?
Ừm. Vị Tết đấy. Ờ, nhà của mình dịp Tết á, đôi khi, kiểu, ở quê c cũng có chăn nuôi nhiều ấy, thì, ờ, ờ, Tết năm nào cũng sẽ mổ 1 con heo ấy, ừm, mổ 1 con heo khoảng tầm, ờ con heo lớn ấy thì sẽ, ơ, mang cái thịt của con heo đó đi để chia cho từng gia đình, gọi là, cái quà ấy. Thì, ờ, chỗ mình ở có cái phong tục là cái thịt, ờ, mà thịt heo mà mình nuôi ấy sẽ mang đi treo gác bếp, đấy để ăn, nói chung là, à, có của ăn của để, gọi là, cái phong tục như thế. Cho nên là đó là một cái gì đó mình thấy khác biệt sau khi mà mình làm quen với những cái người bạn sau này của mình thì họ bảo là, a, đấy là cái phong tục riêng mà ở quê họ cũng đâu có như thế đâu, mỗi chỗ mình là như vậy.
Ừ. Ừm. Cũng rất là hay nha, tức là có cái phong tục đó là sẽ chia thịt heo xong rồi cho cả xóm cùng ăn Tết, rồi còn có món thịt heo gác bếp nữa. Mà tức là Tết á là mình có phải, a, chuẩn bị cái gì trước hông bạn? À, ví dụ mâm ngũ quả, hay bánh trái, rồi bánh chưng nhà mình có gói hông?
Ừm, đúng vậy. Ừm, thực ra thì tất nhiên là năm nào nhà mình cũng sẽ gói bánh chưng. Và nhắc đến gói bánh chưng thì mình mới nhớ là, à, cái việc mà mình học gói bánh chưng ấy nó cũng là một cái kỷ niệm rất là, ừ, hài hước cũng như là buồn cười. Tại vì gói bánh chưng thì nó không phải là, ờ, dễ gì, cho nên là mình hay bị, à, kiểu, à, cái lá dong ấy nó bị rách ra ấy, và mọi người hay cười mình về cái vấn đề đấy, nhưng mà mình cũng đã rất cố gắng rồi. À, các nhím, các bác thì cùng nhau quây quần bên nồi bánh chưng buổi tối. Và mình rất thích cái, a, cái tip, gọi là, à, ngồi quây quần rồi là đun nồi bánh chưng, rồi, à, cả đám ngồi đánh bài với nhau xuyên đêm này, đấy, xem pháo hoa nữa.
Ừm. Ừm. À. Ừm. Ừm. Ừm, đó, cái không khí ha, không khí se se, lạnh lạnh, xong rồi trông chừng cái nồi bánh chưng, xong rồi xem pháo hoa, rồi đánh bài nó quá là đã nha. Ưm, xong rồi cái, ơ, cái gói bánh chưng hôm đó bạn làm á nó hay bị, ơ, ờ, rách ra thì n nó có luộc được hông? Có hấp được hông?
Đúng rồi. Ừm, thực ra thì những cái đó, a, thì, ờ, mẹ mình có sửa lại cho, có gói lại cho để cho nó vẫn có thể sử dụng được ấy. Nhưng mà sẽ đánh dấu riêng để cho mình tự ăn cái đấy luôn, tại vì là sợ mở ra cho khách ấy thì người ta sẽ chê cười ấy. Rồi.
Ừm. Ờ. À, cũng rất là hài hước ha! Ờ. Là cái đó thì mình để trong nhà ăn chứ mình không có đãi khách. Nhưng mà bạn có biết là bây giờ là bạn lớn rồi thì bạn có thể gói được một cái bánh chưng hoàn chỉnh chưa?
Đúng. Ừm. Sau nhiều lần luyện tập thì mình đã gói được cái bánh chưng đẹp rồi đấy, và mình có thể hơi sĩ diện với cái bánh chưng đó được rồi.
Quá đã ha. Mà bạn có nhớ được cái mùi vị mà cái bánh chưng mà mà mình ở quê mình ăn á nó như thế nào hông ta? Vào cái dịp Tết với gia đình mình á?
Ừm, bánh chưng mà ở dịp Tết của gia đình nấu ấy, đặc trưng duy nhất mà mình có thể cảm nhận được, à, mùi khói bếp. Bạn biết tại sao không? Tại vì, ờ, cái mùi khói bếp là một cái mùi, kiểu, khi mà mình dùng bếp củi này, mình đun này thì cái khói từ cái, a, bếp đó nó sẽ, kiểu, len lỏi, len lỏi vào, thì, ờ, ừm, cay mắt và cái mùi nó, kiểu, rất là đặc. Nói chung là một cái mùi thơm từ cái, a, lá dong này, thơm từ, ờ, cái, a, ờ, gọi là, cái gạo nếp ấy, gạo nếp mà ở nhà mình tự trồng nữa, ồ, nó cũng rất là thơm. Bên cạnh đó thì, ờ, cái việc mà, à, hồi hồi Tết thì, ờ, buổi tối 30 ấy thì ông bà mình sẽ thắp hương lên trước ấy, ồ, cái mùi hương, ờ, nhang khói nó cũng kết hợp ấy, tạo mình cảm giác, kiểu, một cái không khí nó hoài niệm lắm. Với lại là mình cũng hay xem chương trình Táo Quân ấy, đó cũng là một trong những cái kỷ niệm lớn của mình.
Ừm. Ừm. Cay mắt ha, ừm. Ừm. Ừm. Ồ, một cái dịp Tết rất là ấn tượng ha! Gia đình ngồi quây quần nè, rồi có cái mùi khói bếp nè, rồi còn xem chương trình Táo Quân nè, rồi xong rồi cúng giao thừa ha, cắt bánh. À, bây giờ lớn rồi cho cho quay về cái không khí Tết của năm đó thì bạn có muốn quay trở về hông?
Đúng vậy. Ôi, tất nhiên là mình muốn rồi. Ừm, vả lại bây giờ mình, ờ, khó có thể cảm nhận lại cái những cái ngày Tết đấy. Tại vì là, ờ, mình, ờ, đi làm ở xa nhà ấy thì đến tận cuối năm khoảng tầm 28, 29, 30 thì mình mới về, thì những cái lúc đó ấy, gia đình mình cũng đã chuẩn bị gần xong hết rồi. Và bây giờ ấy, những cái người anh chị họ của mình này, thì họ cũng đã đi lấy chồng, lấy vợ ấy, họ không còn quây quần bên mình nữa, nên là khi mà mình về nhà mình, kiểu, ờ, thui thủi một mình, không còn đầy đủ nữa thì mình cũng cảm thấy, ờ, rất là buồn. Và bên cạnh đó thì mình lớn rồi mình cũng phải phụ giúp việc nhà ấy, cũng mệt đấy chứ.
Ừm. Ừm. Ờ, á là hồi trước có thì không khí là cái tụi con nít cứ, ơ, túm lại với nhau, chơi xong rất là đón, còn bây giờ thì mỗi người, ờ, mỗi người đã một nơi hết. Mà thời điểm đó thì Tết có được lì xì hông? Còn bây giờ sao? Về có được lì xì hông?
Đúng rồi, rất đông luôn. Ừm, cho dù bây giờ lớn thì mình vẫn được lì xì, nhưng mà đôi khi mình lại phải lì xì lại ng người khác. Tại vì anh chị họ mình đi lấy chồng, lấy vợ thì cũng có con cái này, thì mình là cô mà, mình cũng vẫn phải lì xì. Nhưng mà hồi bé thì, à, cái kỷ niệm lì xì nó rất là vui, tại vì là, kiểu, rất là hăng khi mà đi chúc Tết ấy. Thấy, ơ, người lớn ở đâu là chạy vào chúc Tết, khoanh tay các thứ. Đi nguyên cả một đám trẻ con luôn, nên là hay, kiểu, ờ, khoe là có bao nhiêu lì xì này, rồi là, à, chúng ta cùng đi đến đâu để mà kiếm lì xì này, đi theo cả một đám luôn, ríu rít, ríu rít rất là vui.
Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ồ, đám con nít xong rồi cùng nhau đi xin lì xì, khoe lì xì ha! Nhưng mà hổng biết là có cái câu nào mà mình đi mình chúc Tết mà nó gần gũi, mà nó quen của của giống như là một cái câu cửa miệng của mình hay đi đi xin lì xì hông?
Ừm. Tất nhiên rồi. À, đó có thể là một cái, a, gọi là, đối với mình hồi nhỏ là cái quy tắc hành nghề, ừ, có tại vì là mình sẽ thường mở miệng chúc là "À, à, đầu xuân năm mới thì con chúc bác là, à, <sniffs> tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt, an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào." Đấy nó sẽ là một cái văn gì đấy mà bố mẹ mình, ờ, dạy mình từ xưa rồi đấy, thì mình nó ăn sâu vào tiềm thức ấy. Ừm.
Ừm, à, đúng rồi đó. À. Ồ. Hay quá! Ừm. Nó thành một cái bài văn luôn rồi, đi đi chúc như thế người ta nghe mát lòng thế nào cũng phải được nhiều bao lì xì cho coi nè, ha. <laughs> Mà bây giờ ha, bạn thấy đi, cái không khí Tết bây giờ hì thật ra nó cũng có một chút thay đổi, mà bạn thấy là cái sự thay đổi của Tết bây giờ với Tết hồi xưa thì cái Tết nào nó vui hơn, và nó cho bạn nhiều cái ý nghĩa và kỷ niệm hơn?
Thuận miệng luôn. Đúng rồi. Chính vì thế mà Ờ, thật ra thì mình vẫn hoài niệm với tuổi thơ hơn, tại vì là, ờ, có cảm giác là khi mà mình còn nhỏ ấy, ừm với lại cái thời đại bây giờ ấy thì nó khác nhau hoàn toàn. Tại vì là hồi xưa thì mình có điện thoại, có ti vi gì đâu, chỉ về nhà thì mọi người sẽ giao tiếp với nhau, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhưng mà hiện tại, đối với thực tế mình hiện nay thấy thì khi mà Tết mình về ấy, ừ, cho dù gia đình có quây quần đoàn tụ bên nhau nhé, nhưng mà mình muốn chơi với những đứa cháu của mình chẳng hạn, thì chúng nó cứ, ờ, xem điện thoại rồi là ti vi các thứ ấy, thì không để ý đến mình. Mình cảm thấy là, ờ, nó vẫn có một sự xa cách gì đấy. Với lại là bọn trẻ bây giờ nó cũng, kiểu, ờ, ngại để bày tỏ cảm xúc các thứ ấy, người ta sẽ, kiểu, có một cái gì đấy xa cách giữa các thế hệ hơn ấy.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, tức là bây giờ Tết nó có một cái sự tha cách hơn, còn trước đây á là cái đám trẻ cứ bu vào nhau. Ờ, bây giờ thì đa số con nít nó nhiều khi là hay bấm điện thoại rất là nhiều cho nên là Tết nó cũng hông có còn, ờ, ờ, vui vẻ, nhộn nhịp như hồi xưa nữa ha! Mà hổng biết là gia đình của bạn á có cái truyền thống là mình đón giao thừa với nhau hay cái truyền thống nào đặc biệt trong ngày Tết hông?
Đúng vậy. Ừm. Ừm, thường thì gia đình mình ấy sẽ cùng nhau xem Táo Quân này, ờ, sau đó sẽ ngồi cùng nhau để chờ xem pháo hoa. Tại vì là ở chỗ mình thì năm nào khu mình năm nào cũng sẽ bắn pháo hoa ấy. Sau khi mà xem Táo Quân xong ấy, thì mọi người sẽ kê một chiếc bàn ra, sau đấy là, à, đổ hướng dương, hạt bí, bánh kẹo ra, ngồi quây thành một hình hình tròn, một cái bàn tròn, hoặc là mang bài ra đánh chẳng hạn. Ờ, đấy vì sẽ chờ cái khoảnh khác giao thừa và sẽ nhau luôn cái lúc đấy, rồi mọi người mới đi ngủ ấy.
Ừm. Ờ. Tức là mình phải đợi tới giao thừa, xong cúng giao thừa xong á là sẽ có ăn hạt hướng dương, bánh trái, rồi xong rồi phải chới chơi bài giải trí nữa ha, nghe rất là đã luôn á! Mà thật ra thì, ờ, theo bạn thấy là Tết bây giờ á nha là nó nó nó đang hiện đại dần rồi, nếu mà muốn thay đổi một cái điều gì đó thì bạn có muốn thay đổi không?
cùng nhau luôn. Ờ. Tất nhiên là hiện đại thì có lẽ là ai cũng thích ấy, nhưng mà mình, ờ, để mà thay đổi thì mình vẫn muốn thay đổi cái việc là, ờ, mọi người, ờ, kiểu, xa cách về cái việc là sử dụng, ừm, mạng điện thoại, ờ, xã hội nhiều quá. Thì, kiểu, đôi khi cái việc chúc Tết, ơ, các thứ ấy, nó là cái hình thức để mà mọi người đăng lên sống ảo vậy thôi, chứ thực ra là, à, cái tình cảm các thứ thì nó không không có hiện hữu rõ ràng. Ví dụ như, kiểu là, à, chuyển khoản lì xì các thứ, xong rồi chụp màn hình lên rồi là khoe khoe như này, như này, thì có lẽ là có nhiều người thích. Nhưng mà đôi khi mình cảm thấy là phải, ờ, đưa tận tay, rồi là gửi đến nhau những cái lời chúc, rồi là vui vẻ, tay bắt mặt mừng, nói chung là tiếp xúc trực tiếp ấy thì nó sẽ ổn hơn. Với lại là cho dù, ờ, thời đại nó có phát triển thật sự ấy, thì cái việc gặp gỡ nhau ấy nó là quan trọng nhất, chứ không phải là, à, được lì xì bao nhiêu tiền mới là quan trọng. Đấy, vì Tết là sum họp là chính mà.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ra bây giờ thì cái việc mà sống ảo nè, rồi tương tác trên mạng xã hội cũng quá nhiều, nó nó mất đi những cái giá trị mà mình tiếp xúc thực tế với nhau. Rồi, ờ, hông có còn bắt tay, ngồi trò chuyện hay tâm sự nữa thì nó cũng rất là đáng buồn. Và bây giờ ở gia đình của bạn á thì cái cái việc đó nó có xảy ra nhiều hông? Hay là đang có cái sự thay đổi nào không?
Ừm, đúng vậy. Thật ra thì gia đình mình khá là truyền thống, cho nên là cái việc mà mọi người, kiểu, xa cách nhau ấy thì, ờ, có thể là, ờ, đôi khi nó diễn ra nhưng mà không thường xuyên mấy. Tại vì, à, chính mình cũng sẽ thẳng thắn mình nói ra là "À, không thích các cháu bấm điện thoại nhiều như này, à, lần sau anh chị đưa các cháu về thì, à, hạn chế cho các cháu sử dụng điện thoại này, à, cho chúng nó tự chơi ở ngoài sân chẳng hạn. Đấy, thì để cho chúng nó giao tiếp với nhau nhiều hơn." Và có những năm ấy mình thấy bọn trẻ con về ấy, thì mỗi đứa một cái điện thoại, ngồi một góc thôi, chúng nó không hề chơi với nhau hay là giao tiếp, cũng như là đi đến gặp các bác để chúc Tết hay như thế nào cả. Ngoài ra thì chúng nó còn trốn tránh nữa ấy.
Ừm. Ờ. Ừm. Ừm, đúng rồi. Khi mà xem điện thoại quá nhiều rồi cái đầu bị sẽ bị xa cách nè, hông có còn là thân thiết, rồi không có còn xúm nhau chơi nữa, hông có chúc Tết các bác nữa, nó giảm đi ý nghĩa ngày Tết một xíu ha. À, ừm, nếu mà muốn được nhắn chị nhắn nhở một cái thế hệ trẻ sau này á trong cái việc mà ngày Tết cổ truyền của mình á thì bạn sẽ nhắc nhở hay là nhắn một cái điều gì đó?
Ừm. Đúng vậy. Ừm. Mình có có lẽ là sẽ nói về cái việc, à, à, nhắc nhở cái thế hệ trẻ bây giờ là hãy trân trọng những cái giá trị tinh thần hơn so với là vật chất. Đôi khi thì, ờ, cái tình trạng mình hay, ơ, được biết đến là, kiểu, các cháu người ta khi được lì xì, hay mở bao lì xì ra rồi bĩu môi chê bai này kia ấy, ừ, nó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của những cái người mà người ta cho đi cái lì xì đó. Và lì xì ấy nó chỉ là lấy lộc thôi, chứ nó không phải là quan trọng hóa cái chuyện vật chất, lì xì là một cái hình thức để thể hiện lại cái phong tục thôi mà. Ờ, chúng ta quan trọng vấn đề đó, và, ờ, cái điều mà chúng ta phải làm lại, à, đó là cảm ơn, đó là biết ơn, đó là những câu chúc Tết, chứ không phải là việc, à, chạy theo cái giá trị vật chất, đúng không nào? Và cái chúng ta cần phải hiểu rõ là, ờ, phong tục ngày Tết là như thế nào, chứ không phải là một cái dịp kiếm tiền gì đó đâu. Chính vì thế mà người cần phải định hình lại được là cái giá trị thực sự của Tết là nó nằm ở đâu, và cần phải ứng xử, hành xử như thế nào để giữ được cái, gọi là, cái nét đẹp ở trong cái Tết cổ truyền ấy.
Ồ, có đó. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Cái ngày Tết cổ truyền á là một cái ngày sum họp gia đình, ngày tình thân, à, cái lì xì nó chỉ là cái lộc thôi chứ nó hông phải là mang giá trị tiền bạc. Và mình cũng hi vọng là thế hệ trẻ sẽ hiểu được cái ý nghĩa đó. Ờ, mình cũng thấy là rất là vui khi mà được trò chuyện tâm sự với bạn về một cái chủ đề là ngày Tết truyền thống gia đình Việt Nam. Mình thấy nó rất là hay, rất ý nghĩa luôn á. Và một cái Tết truyền thống đúng là một cái Tết của người dân Việt Nam mình. Rất là vui được cảm ơn bạn rất là nhiều. <laughs>
Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng vậy. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe những cái sẻ của mình cũng như là cái kỷ niệm của mình về cái ngày Tết mà mình, ờ, cảm thấy đang nhớ nhất. Mình cũng thấy, ơ, khá là hoài niệm và háo hức, mong chờ Tết đến đấy. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe mình nhá.
Ừm. Ờ, OK, chào bạn nha!
Chào bạn.